Eh.
Quello lì dai sì, però forse Thor bruttissimo, orribile. Altri film che mi hanno deluso, proprio perché io legatissima a questi film dalla da quando ero piccola, molti live action della Disney, molti.
Sì, sì.
Non so se tu hai guardato
Allora, ehm, della Disney tipo t fammi fammi un esempio.
Tipo non lo so qualcuno La Sirenetta, uhm, Biancaneve. Allora per esempio l'ultimo proprio che è uscito, Biancaneve, è stato orribile, a me non è piaciuto proprio.
No, ma io non guardo 'ste cose da m ma io sono cioè, mhmm, cioè non è impossibile che guardo 'ste cose Biancaneve che sono cose da femmine, dai cioè.
Vabbè che c'entra? Non ce cioè, nel sen
Sì, no, no, imposs no, gua vabbè l'ultimo che ho guardato, cioè di quest di questo genere è Cenerentola, sì.
Okay. Okay, Cenerentola vabbè, Cenerentola
No, no, no, no. Ma che Cenerentola, scusa, scusa, ho ho sbagliato. <chuckles> La Bella e la Bestia. <laughs>
La Bella e la Bestia. Bella e la Bestia guarda è stato è stato carino, devo dir la verità, cioè nel senso molto carino. Bella bl bella bella bestia, però, ehm, <smacks lips> invece
Brava. Sì, sì. No, ehm, no scusami, Biancaneve, Cenerentola, 'ste cose non sono mio genere. B La Bella e la Bestia perché è romantico. A me piaccio a volte i film romantici, capito?
Okay, non ti piaccio Romantico. Okay, certo, certo. Ehm, La Bella e la Bestia bello, ehm, abbastanza anche fedele, no, invece Biancaneve, poco fedele alla trama della Disney, ehm, ehm, Cene ehm, e La Sirenetta pure, non mi è piaciuto è prop era prop
Sì. No, no, sono cose sì, sì, sì, sono cose vostre queste. Cioè noi noi noi io e i miei amici non guardiamo 'ste cose, è impossibile.
Okay, okay, va bene. Ehm, comunque
Sì, sì, sì, ma perché non è il genere maschile questo. Tu mi devi parlare sì, per me è un film, ehm
Vabbè non è non è un ge no, vabbè, non è un genere che, mhmm, ti piace, però c'è anche ci sono anche, ehm, ragazze a cui piace eh, non c'è nessun proble
Sì, magari vanno così solo per sai, per per complimento con, ehm, le loro ragazze, così solo, capito, sì, ma ti assicuro ti assicuro noi maschi dentro di noi non ci piace 'ste cose, fidati di me.
Anche, anche. Per esempio Vabbè, vabbè, ehm, ma a me piacciono film anche sai dei supereroi, cioè non c'entra nulla, eh sono gus sono gusti, sono gusti.
Ah, questo va bene. Sì, sì, sì, va ben m me me ma io non parlo di super io sto parlando di della Sirenetta eh, è una cosa femminile. Biancaneve, la storia mhmm, La Bella e la Bestia perché romantico, c'è la bestia dentro sì, sì.
Okay. Mhmm, allora un altra Romantico. E poi un altro invece un altro film che, ehm, pensavo che mi deludesse e che mi è piaciuto è stato Il Re Leone, il live action, non so se l'hai guardato.
Ah-ah, mh, sì.
Io ho sempre amato Il Re Leone ed è stato fatto molto bene, perché è molto fedele alla trama originale, quindi poi con la nos colonna sonora, ehm, Marco Mengoni e, ehm, Elisa, quindi è stato bellissimo. I non so se tu l'hai guardato.
Sì, sì. Sì.
Sì, ti è piaciuto?
Ehm, sì dai, a me Il Re Leone sempre mi è piaciuto perché mi ha emozionato. Però gli ultime parti sì, tu ha sì a hai hai detto bene, non non sono come a livello del primo, hai ragione.
Sì, sì, sì, è molto emozionante.